Oke berarti aku juga ajak dia ngobrol, terus kalaupun nanti ada kalau memang aku harus mengalah, kayaknya itu juga demi keluarga kali Bang ya, kayaknya aku juga, eee, mengalah juga, kasian.
Iya betul, balik lagi ya ke prioritas kita tuh mau ke mana, seperti itu.
Oh iya sih, cuman kadang aku jujur juga kadang kalau, eee, itu aku batasin takutnya takutnya ke depan kan kadang karena kan aku, karena aku kerjanya di lapangan, aku butuh relasi itu sebanyak mungkin kan, karena, eee, takutnya hilangnya hilang relasi aja takutnya, di karena ini akan berkaitan juga dengan kerjaan aku sih, tapi ya karena aku pikir-pikir, ya boleh juga sih ya karena aku juga nggak boleh idealis juga kali Bang ya.
Mmm, oke. Iya mungkin, eee, bisa diinfokan ya, s karena kan misalkan kalau kamu merasa itu adalah bagian dari, eee, pekerjaan kamu ya, mungkin ada hubungannya dengan mencari relasi dan lain hal, ya mungkin itu bisa dijelaskan kenapa sih ini tuh penting buat kamu ke pasangan kamu, supaya sekiranya dia juga ngerti, oh mungkin karena ini gitu ya. Jadi kita coba saling apa ya, mengerti satu sama lain juga ya perspektifnya.
Oh, bener nih, bener juga sih. Oh, oke deh kayaknya aku udah dapet gambaran banyak nih dari penjelasan Abang nih soal aku gimana aku bisa mengatur batasanku, tanpa aku harus nanti karena aku emang gak aku tipe orang gak mau banget ribut dengan pasangan sendiri, karena itu bikin lelah aku sih Bang sebenarnya gitu kan ya. Oke apalagi ini masalah-masalah sebenernya ini masalah sepele ya tapi karena karena kita la kalau egois susah juga sih sebenarnya. Tapi by the way makasih banyak nih Bang aku udah tahu banyak nih dan apa yang akan aku lakukan ke depannya tentang batasan ini dan bener-bener aku bisa wujudin deh, aku bisa terapin sehingga aku dan pasanganku tetap bisa, eee, harmonis, kita-kita pun gak ada masalah, kalaupun aku tetep nongkrong, main, tapi aku udah bisa dapet batasan aturannya seperti apa gitu. Makasihh banyak sekali lagi Bang ya.
Mmm, oke, iya. Pasti, pasti. Mhm. E Oke sama-sama, aku juga senang bisa bantu kamu, semoga saran-saran tadi bisa membantu ya, sekiranya membuat komunikasi kalian juga lebih baik, dan mungkin bisa nemu juga nih titik temu yang, eee, menguntungkan ya, untuk kamu dan pasangan kamu juga.